Aku sih yang pertama memang berpakaian yang di mana aku tuh nyaman kalau pakai itu ya. Soalnya aku pernah Kak dapat pengalaman yang kurang enak, gitu ya. Heeh.
Oh, ya, apa tuh Kak boleh diceritain nggak?
Heeh, waktu itu tuh aku lagi kayak ngerantau gitu kan cuma magang dan itu kayak cuma berapa sih kayak cuma kurang dari 5 bulan, gitu. Jadi tuh aku nggak bawa pakaian banyak banget, nah, tapi pas itu temen magangku itu ada yang keluarganya tuh, eee, nikahan. Nah, disitu heeh, jadi kayak kita tuh satu satu grup mhm.
Oh, di tempat magang itu? Oh, jadi Kakak nggak bawa baju untuk ke acara nikahan? Oke oke, terus gimana, Kak?
Heeh, aku nggak bawa apa-apa tuh bajunya ya udah kayak baju buat ke kantor sama baju main kan. 1 grup temenku magang itu tuh ada 10 orang, nah 1 orang ada yang keluarganya mau nikahan, nah itu cowok dia. Terus temanku mhm?
Nah. Eee, jadi apa yang Kakak lakuin waktu-waktu seperti itu? Kayaknya apakah beli baju baru di tempat itu? Atau makai yang ada aja?
Mhm. Enggak, aku kayak waktu itu tuh sebenarnya yang kekeh mau ikut ke kondangan tuh temenku, Kak. Tapi dia tuh nggak ada temen gitu loh, dia mau ngajak aku. Mhm, tapi tuh aku yang kayak males gitu kan karena aku nggak bawa baju. Ya, gimana masak b baju kantor ke kondangan kan kayak nggak mungkin banget kan? Nah, tapi dia tuh yang tetap maksa, soalnya dia yang kayak pengen deket sama keluarganya si itu, si temenku itu gitu kayak naksir gitu loh gitu. Nah
Oh, jadi ngajakin, Kakak? Oh, itu, iya. Nah, terus akhirnya apa yang Kakak lakuin tuh? Tetep menemani temannya atau justru memutuskan nggak pergi?
Heeh. Mmm, aku awalnya kayak beneran kekeh nggak mau pergi gitu ya, tapi temanku maksa Kak dan dia itu malah yang nyiapin baju buat aku, nyiapin baju buat aku beliin segala macem lah tapi
Wah. Berarti seneng dong akhirnya?
Enggak, nggak seneng. Soalnya gini, soalnya ternyata baju yang disiapin itu tuh aku kira baju, ya gimana ya aku biasanya kalau ke kondangan tuh pakai baju yang kayak dress yang, kayak di perayaan Tionghoa gitu loh Kak yang merah-merah, gitu. Heeh, nah, tapi temenku ini nyiapin baju dress putih dan itu gede gitu kan, terus itu malah kayak baju Danur tahu nggak yang di film Danur gitu baju putih gitu? Nah heeh, terus heeh.
Oh, nggak seneng juga. Oh, iya iya. Oh, <laughs> iya iya, paham paham. Jadi kayak, ya apakah itu akhirnya bener-bener mempengaruhi mood Kakak? Et heeh, gimana jadinya tuh?
Heeh. Aku kan yang kayak kaget gitu kan, wah buset ini gimana nih kok jadi kayak gini bajunya? Gitu kan. Ini mah bukan baju kondangan, ini kayak baju cosplay buat Halloween kayak gitu kan. <laughs> Iya iya, terus yang kayak terus gimana, aku itu bad mood parah Kak, yang bener-bener terus dia tuh yang kayak ngasih apa, rok lilit gitu. Nah, itu masih mending tuh jadinya atasannya putih bawahnya rok lilit kan itu masih mending.
<laughs> Kedodoran juga ya?

Iya, pernah tuh, aku pas lagi kondangan nih, kondangan lagi nih. <chuckles> Nah iya, kondangan iya, saya banyak undangan, gitu kan. Nah, kondangan itu tuh, aku pakai baju yang tadi sempat aku omongin Kak, yang baju kayak di periya perayaan Tionghoa itu kan, eee, yang merah-merah itu, itu emang kayak, apa ya, baju yang menurutku pas di kondangan, yang enggak terlalu sempit juga, ya, kayak, ngepas ke badan, dan juga nggak yang kedodoran banget, gitu ya, aku nyaman tuh. Terus, eee, dari bukan cuma pakaian doang ya, gaya, apa sih, rambut dan segala macam itu aku sesuaikan, yang kayak
Wah, kondangan terus, ya, <chuckles> momennya? Iya iya, nggak papa heeh, terus? Ah, oke. Oh.
e rambutku, aku pita dua, kuncir dua, kayak gitu kan.
Oh, jadi semuanya nggak hanya dari pakaian, tapi, eee, looks penampilan secara umum berarti Kak, ya? Mhm.
Enggak. Mhm iya, secara umum kayak gitu, dan, eee, pak apa, pakai sepatunya tuh, eee, sepatu yang bukan Docmarts sih, tapi, modelnya yang kayak gitu kan, Kak. Terus, disesuaikan sama warnanya, tapi lebih ke warn kalau warna sepatu sih netral sih, yang kayak krem, kayak gitu-gitu. Terus, eee, dari make-up juga nih, eee, disesuaikan sama bajunya, yang mungkin
Heeh heeh. Iya? Wah, sampai ke make-up, Kakak be benar-benar pertimbangin semuanya berarti, ya?
agak iya. Heeh, pertimbangan semua, yang blush-on-nya tuh, yang agak merah-merah gimana, gitu ya, disamain kan, merah peach, kayak gitu-gitu. Nah, dari situ aku ngerasa lebih, ini sih, kayak, percaya diri gitu, nggak yang kayak tadi, baju danner itu aku nggak suka. Nah, di situ aku senang mhm.
Iya, oh iya. Oh oh, oke oke oke, berarti, Kakak benar-benar kayak yang mempertimbangkan, biar, e istilahnya tuh, matching semuanya, ya? Mulai dari aksesoris, make-up, sampai ke bajunya, gitu. Nah, oke deh, terakhir boleh dong Kak, dibagiin tips-tipsnya, biar, e apa, pakaian itu bisa mencerminkan diri Kakak sendiri dan, eee, itu biar bisa, eee, tingkat kepedean tuh, bisa lebih tinggi, apa sih tipsnya dalam memilih pakaiannya?
Mhm. Iya. Mhm. Mmm. Tipsnya, ya? Yang pertama, nggak usah ikutin tren sih, nggak usah yang kayak, ngerasa takut ketinggalan atau apapun itu, udah, pilih aja pakaian yang memang di mana itu tuh, cocok ya, buat badan, buat badan kamu, buat nya kenyamanannya. Terus juga, dicocokin sama warna kulitnya, itu cocok yang pakai pakaian warna cerah atau gelap. Terus juga lihat bahan heeh, lihat bahannya juga.
Oh, berarti iya, lebih preferensi pribadi aja daripada ngikut-ngikut orang, ya?
Iya, karena itu nanti malah ngerasanya nggak nyaman, jadi rugi sendiri kan. Misal ba apa, bajunya udah mahal, ternyata nggak nyaman kan, ini ya, sayang banget kan duitnya, gitu. Mhm.
Iya. Oh, oke deh Kak, wah seru banget nih, kita ngomongin masalah pakaian, yang ternyata juga bisa mempengaruhi ke suasana hati atau ke mood juga, ke tingkat kepedean, ya? Makasih banyak ya, Kak, atas waktu dan juga ceritanya, sampai jumpa lagi.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Heeh, makasih ya.